والله نفسيًا، آآ، كانت تجربة ممتازة جدًا، يعني مش عايز أقول لك إن أنا يعني أحيانًا كده في الشغل بيحصل معايا حاجات، أو بيحصل معايا ضغوطات أو البيت بقى أو الأولاد أو الأسرة وكده. فده كان ب ب يعني كان بيعمل عليَّ ضغط شوية أو بيبقى دماغي مضغوط أو بيبقى دماغي يعني إيه
هل بيفك الضغط ده وبيحسِّن لك المزاج شوية يعني؟
ف بالضبط. فحسيت إن مزاجي بقى أحسن، والضغط اللي على كتافي خَفْ شوية، حسيت إن أنا قادر أتنفس كده، قادر إن أنا يعني أشوف ال الدنيا حواليَّ آه، آه، آه، و وفي نفْس الوقت برضه آآ، يعني أنا أنا من النوع اللي أنا كنت عصبي شوية، يعني أنا أنا عصبي، مش هاضحك عليك. فأنا شايف إن الجري ده، يعني بيفرّغ الطاقة السلبية. آه، آه، بيفرّغ الطاقة السلبية اللي جوايا.
تبقى مرتاح، آه. آه. بيهدِّيك الطاقة اللي جواك، آه، جميل، طَب بيأثَّر بيأثَّر على النوم؟
طبعًا، ده أنا ده نومي بقى أَحْسَن مليون المِيّة، والله بجد، ده أنا نومي بقى أَحْسَن. مش عايز أقول لك إن أنا، آآ، الأول كنت ممكن مثلًا أنام الساعة 20:00 وأصحى الساعة يعني 03:00 04:00 زي ما قُلت لك كده، بس كنت بابقى صاحي حاسس إن أنا تعبان، على الرغم إن أنا يُعتبر نايم نوم كافي يعني، من 20:00 لحد الساعة 04:00 عدد ساعات كويسة.
والله؟ آه، آه. يعني 7 ساعات والّا حاجة والّا 8 ساعات كويسين يعني؟
آه ح تقريبًا آه، يعني حاجة كويسة جدًا، بس كنت باحس إن أنا قايم واكل علْقة، قايم بضرب الجزمة، بجد ما باهزرش يعني.